Oo, tama yo tama, tama ka diyan. Balanse dapat hindi dapat sobra, pero siguro mayrong mga araw na
Mm. Hmm. Mm.
Ako, ang kaya ko lang ibigay ngayong araw ganito dahil pagod ako. Kaya pwedeng kaya niyong punan yung pagpalagay na ang kaya ko lang ibigay ay 40% dapat siya handa siyang magbigay ng 60% ngayong araw.
Mm, tama. Mm. Ng 60% mm, tama.
Oo, bukas baka iba naman ang pakiramdam ko kaya ko ng magbigay ng 80% kahit 20% na lang ibigay niyo okey lang ganon, ganon parang balance eh, 'di ba.
Mm. Mm. Mm, tama. Mm, mm kaya nga, o tsaka alam mo yung mga nakikita ko ay na galing sa heartbreak ke parang nag dun sila mas nagiging glow nag ah, nagglo-glow up.
Iba talaga. Mm. Oo, yun tamang salita yun, glow up talaga.
Mm, oo kasi dun nga yun nga, yung parang nag-focus sila sa sarili nila, yung minahal nila yung sarili nila kaya yun nagiging glow, nagglo-glow up parang siguro Dun mo makikita na sobra-sobra yung pagmamahal nila, kaya minsan napapabayaan nila yung sarili.
Oo. Oo, tapos nung nawala na, mas lalo silang nag-focus sa sarili nila.
Mm, kaya nag-glow up sila.
Lalo silang nagkaroon ng oras, oo, nabigyan nila ng oras yung sarili nila.
Mm, tama.
Ay, o magagaling.
Mm, na noon ay hindi nila nagagawa.

Masama akong tao. Parang nagiging ganun na din ako kasi inaabsorb ko yung negative comment nila eh pero nung
Mm. Hmm, mm.
pero nung natuto akong mag self love talagang yung oo gumaan yung pakiramdam ko, gumaan yung buhay parang ang gaan-gaan hindi ako nag-ooverthink, wala akong iniisip na masama sa isang araw, tsaka naging mas confident akong gumawa ng bahay.
Mag self love. Mm. Mm, tama nakafocus ka talaga sa sarili.
Oo mas mas confident talagang gumalaw makipag-usap, ganon.
Mm. Mm, tama.
Kaya nung talagang natuto akong magmahal ng sarili parang pati yung mga kaibigan ko yung mga pamilya ko gumaan din yung buhay nila kasi kahit papano syempre wala akong iniisip.
Mm.
Wala din silang iniisip sakin kasi wala din akong kinekwentong m masama sa kanila ganun.
Kaya nga. Mm. Hmm, parang may pinanghuhugutan ka din ah?
Oo meron. <laughs> Experience.
May <laughs> Mm, baka nakaranas ka ng heartbreak or?
Ay yung anak ko madalas yan sa ganun. Pagmamahal.
Hmm, mm kadalasan nga ganun di ba? Kapag na ha-heartbreak sila kaya nag-fofocus na sila sa sarili nila.